À, rồi mình hiểu rồi. Có nghĩa là bây giờ là mình sẽ cố gắng là mình mình, à, à, đi làm như thế nào, nhưng mà sau đó là mình tập cho mình một cái thói quen là ví dụ như mà cứ đi làm về là phải ra đi tập thể dục, dù là có muộn như thế nào thì mình cũng phải cố mình ra mình, à, mình tập lấy một lát, đúng không? Để cho mình có thể là duy trì được cái thói quen. Ờ, ờ, mình hiểu ý bạn rồi. Rồi, mình sẽ thử áp dụng cái cách này xem sao nha.
Ừm. Đúng rồi, bạn ơi. Ừm. Nói chung là, ừm, ừm, khi mà bản bản thân bạn cũng không cần cố lắm đâu. Ý là nếu mà chơi với bạn bè ấy thì nó cũng giục mình ấy. <chuckles> Thực sự, ờ, là mặc dù là bạn mệt ấy: "Ôi, thôi mày ơi, hôm nay tao mệt quá, tao không đi đâu", "Đi đi, đi đi!", đó, nó giục cho mình đi ấy. Đúng rồi. <laughs> Đó cũng là một người, ờ, ừm, có một cái để nhắn nhắc nhờ bạn ấy chứ, không cần phải phải báo thức, hay là cái gi công cụ gì hỗ trợ cả. <laughs> Nó cũng là một cái rất là hay. Ừm. Và một cái nữa như này này, ừm, một cái nữa là, ờ, nếu mà không có ai nhắc nhở bạn thì bạn cũng đặt ra mục tiêu là, ờ, trong một tuần bạn đi bao nhiêu buổi đó và phải hoàn thành. À, một tuần không phải là ngày nào cũng đi, cũng không cần đâu, ờ, chỉ cần là 3 buổi hoặc là 4 buổi trên một tuần cũng được. Nó cũng là một cái để mà duy trì cái sức khỏe của bạn rồi bạn ạ, không cần phải tập nhiều đâu. Đó. <chuckles>
À. À hả? À, đúng ha, đúng. Ờ ha. Ờ, cái cái này hay đấy. Ừm, ừm. <chuckles> Đúng ha. Ừm, rồi, hiểu, mình hiểu rồi. Ừm, rồi mình hiểu rồi. Đúng là bạn nói cái điều này rất là hợp lý nha. À, khi mà mình quên đi, nhưng mà có bạn bè của mình ấy thì chắc chắn là, à, tụi nó rất là máu, đúng không? Đấy, sẽ không bao giờ chúng nó tha cho mình đâu, mệt mấy thì cũng phải đi thôi. Trời ơi, ờ, cái cách này hay đấy nha, cho dù có muốn bỏ cũng không được này, như vậy thì cũng khỏi phải lo cái thói quen là thất thưởng luôn. Ừm, rất là hay! Ờ, Cảm ơn bạn hôm nay là đã cho mình những cái lời khuyên này, rồi, à, những cái gợi ý rất là hay này để cho mình có thể là duy trì được cái thói quen tập luyện thể dục thể thao nhé. À, mình thực sự là cảm ơn bạn rất là nhiều nha!
Chuẩn luôn! <laughs> Đấy. Đúng rồi bạn ạ. Ừm.